はい、なんか子供の頃とか色々思い出とかあると思うんですけど、なんか一番思い出好きな思い出とかあったりしますか？
はい。 はい、と、結構オーソドックスなんですけど、小学校の時の夏休みに、えっと、母親方の祖父母の実家で過ごしてた時間ですね。
はい。 はいはい。 あ、なるほど、それはあの、かなり頻繁に行かれてましたか？
はい。 あ、そうですね、毎年あの、夏休みになると、あの母ご母方の祖父母の家に帰っていました。はい。
はいはい。 あ、なるほど。なんか、何が思い出に残ってますか？特に。
はい。 はい。えっと、あの、島なんですけど。はい、島出身であの、ね、住んでるところはもともと結構都会だったので、夏休みになると結構地方の島まで行って。あの、ね、いつもは高い高層ビルに囲まれている中、夏休みになると結構リゾートというか、まあ、ほんとに何もないと、島なんですけど、すごく自然に囲まれたところで過ごす夏休みが、すごく楽しかったですね。
あ、はいはい。 はいはい。 はいはい。 あ、じゃ、結構ゆったりできるじゃないですけど。
そうですね、なんかごみごみもしてなかったですし、結構コミュニティ誰がどこに住んでるかっていうのもこうね、長い間あの構築されたコミュニティみたいなのがあって、はい、これが足りなかった時は、ここのお家に聞くとか。<giggles> あの、ここ、め迷ったら、ここに聞きに行くとかいうのが、はい、あった場所なのですごくあの平和で、あの、ほっこりするような場所でしたね。
はい。 あ、なるほど、はいはい。 あ、いいですね。はいはい。 あ。あ、いいですね。なんかいつも行かれる時は、な何日ぐらい滞在するしますか？
はい。 あ、そうですね。1週間ぐらいいっしゅう、2週間ぐらいはいましたね。で、最初の1週間は結構あの、エンジン飛ばして海に毎日行ったりとか、はい。あの、山登ってから海に行ったりとか <laughs> してたんですけど。で、最後の週はあの、ね、さよならを言い言い言いに回りに行くがてら、なんか、ま、人とお茶したりとか、みんなで花火見たりとか、はい。えっと、な夜ご飯食べに行ったりとかをしてましたね。はい。
あ、はいはい。 あ、いいですね。はいはい。 あ、はいはい。 あ、なるほど、はいはい。 あ、はいはい。あ、かなりじゃあ、充実してって感じですね、じゃあ。
そうですね、結構その都会の夏やす夏休みというか、夏の環境もね、あの、い良かったんですけど、なんか友達と映画を見に行くとか、はい。あのプールにね、行くとかもあったんですけど、やっぱり、その2週間がね、結構じじ時間が止まっていたというか、時間の流れが結構都会と違ったのは、小さいながらにもすご
はいはい。 はいはい。 あ、はいはいはい。 あ。 ゆなるほど、やっぱりありますか？その、ちょっと環境がかなり変わって、なんかちょっと特別な空間にいるじゃないですけど、そうやって感覚ですかね。
はい。 そうですね、けっそうですね、都会だとあの、分単位でどこから A 地点から B 地点まで、例えば20分掛かって、ここの駅で乗り換えっていうのがなんか結構頭の中で計算ができるんですけど。島だとなんかあの、ま、車でね、どれぐらいかかるっていうのは見込めるんですけど、途中でなんかあのお隣さんに会ってお話ししちゃったとか。<giggles> あの、はい。ガソリンがなくなってあの、寄り道したとか。寄り道した先でなんかこの虫がいたから、みたいな。あの、<laughs> ランダムなあの、物語が途中‐途中入ってきて、またそれがね、あの、なんか、論理立てて、あの、説明できることばかりではなかったというか。はい、なんかそれがすごくあの、ちが都会の生活とは違くて、すごくあの、充実していたなと思いますね。
はいはい。 ああ、はいはいはい。 はいはい。 あ、なるほど、はいはい。 ああ、なるほど。 はいはい。 はいはい。 あ、いいですね。なんか、あれですね、あの、普段経験できないことっていうか、都会じゃ味わえないことだらけってことで。なんか時間を気にせずじゃないですけど、なんか止まってる感覚じゃないですけど、そういう感じですよね？
そうですね。はい。 はい。 はい、時間がゆっくりでしたね。しかもなんか夕焼けとか朝焼けも、あの、空がどっちでも開けているので、あの、はい、あの雲の動きとかっていうのがすごく顕著に現れていて、さっきここにあった雲がもうあっちにあるとかいうのが、あの、分かり分かりやすかったので。はい、それはね、あのよく夏休みの日記とかもあると思うんですけど、そういうのがすごい書きやすかった <laughs> ですね。はい、はい。でけそのお家の奥の方に畑があって、で、スイカを採りに行ったりとか、トマト、限界だからをしていて。お昼ご飯を作るから、これを採りに行ってとか。あの、あ、兄がいるんですけど、兄に、はい、重たいもの持ってもらって、あなたはこれ持ってきてねとか、そういう役割分担とかっていうのもあって。すごくあの、はい、な何度もあれなんですけど、充実した夏休みだったと覚えてますね。
はいはい。 はい、綺麗そうですね、結構、はいはい。 なるほど、はいはいはい。 はいはい。 はいはい。 あ、はいはい。 そうですよね。また、全然違う環境に行ってってことですもんね。 あ。 はい。 ああ、いいですね。はいはい。 あ、はいはい。 <giggles> なるほど。はいはい。 はいはい。あ、いいですなんか、それは基本的にずっと、今でもたまに行くって感じですか？
あ、最近はですね、あのどうしても仕事のタイミングがあって行けない時もあるんですけど、なるべくは毎年行くようにはしていますね。はい。
あ、はいはい。 あ。 じゃ、毎年、そこの環境に行けるっていうのは結構、大きいですね。
そうですね、すごく贅沢だと思います。ただ、その成長というか、あるあるの話だと思うんですけど、小さい時に経験した、何て言うんですかね、あの、ま、島なので、船に乗るんですけど、毎回。
はいはいはい。 あ、はい。 あ、はいはい。
はい、船のトイレがあの、すごい大きいトイレだなと思ってたんですけど、あの、ある日突然「なこんなちっさかったっけトイレ」っていう風に思って、はい。すごく私が身長が伸びたのか、あの世界世界というか、あの世間を知ったからこそ <laughs> あの、ね、サイズ感というか、かね、なんか、そう、見方が変わったんだなと思います。はい、はい。
はい。 なるほど、成長と共に。 はい。 あ、はいはい。 変わったってことですね。 はいはい。あ、なるほど。あ、それはなんか、実際向こうに行ってからも、なんかあの昔これ楽しかったけど、今あの、やんなくてもいいやとか、逆にこれやりたいなとかあります？
はい。 あ、でも、そうですね。海海でもなんか、しょ考えてみると、小学校の頃はあの、多分朝起きて、朝ご飯を食べて、もう10時には出発して、あのよじ4時に帰ってきてたりしてたんですけど。そう思うと、計6時間ぐらい海にいたっていうこと <laughs> になるんですけど、大人になって確かに海に行ってみると、2時間ぐらいで、すごい疲れるなって
はいはい。 はい。 なるほど、はいはい。 はい。 あ、すごいですね。はいはい。 やっぱ、なるほど、はいはい。体力的な問題ですね。
思って。はい。体力的によく4時間も6時間も泳い泳いてたなっていうのは、はい、よく驚きますね。大人になってから驚いたところがありますね。
はいはい。 あ、でも一応今でも海とか入ったりはするんですか？
そうですね。あの綺麗なので、どうしても、はい、入りたくなるのは毎度毎度ありますね。
はいはい。 しかもその体力的な問題だけでって、ことですよね。はいはいはい。
え、そうですね。
なるほど、はいはい。
でもはい。でも当時はあの、ね、小学校の時にはあのおじさんとかおばさんがバーベキューのあの準備をしてくれてたので。あの、あ、そうですね、ビーチであの、え、炭火でお肉焼いてくれたりとか。で、をして、あのお昼を食べてあのに2回戦目じゃないですけど、第2弾でお昼後の海水浴みたいなのがあって、あの夜クタクタになって、あの車の中で半分ね寝て帰るっていう流れ流れだったんですけど、はい。
はいはい。 めちゃめちゃいいですね。はいはい。 はい。 はいはい。 なるほど、はいはい。 あ、
でも、今でもすごく懸命に覚えてますね。
あ、その海の他にもなんか山山登ったってことですか？あ、山登
はい。 あ、そうですね、山も山も登っ てというか、あの、島の地形的に海うあの違う種類の海に行くには結構山をく車で山を越えなきゃいけなくて、はい。<laughs> で、それで結構なんですかね。山をくぐり抜けて海に行くっていう感じのスケジュールが多かったなっていう感じですね。で、山山の方を車で通る時に、結構蚊が多いので
はいはい。 はい。 ああ、なるほど、はいはい。 あ。 あ、なるほど。はいはい。あ。 はい。
あの、あ、あまりよろしくないと思うんですけど、あのバババンバンバンっていう伝わるかな？なんか結構縦長の縦長？8人乗りぐらいのあの車なんですけど、が、止まってる時に蚊取り線香をあの後ろのね、方で焚い焚いて、で、はい、<chuckles> ちょっと香りを出しておいてから、煙を出しておいてからあの、あ、き火を消して、で車で発車するっていうなんか、ぎぎ儀式の <laughs> 儀式のような形であの顔を避けながらあのドライブをしていた思い出もありますね。
そうですよね。 はいはい。 あ、はい、バン、はいはいはい。 あ、はいはい。 あ、相当蚊が多いんですね。うん。 はいはい。 なるほど。あ、そのドライブをしてる最中でも、あの、ふ、はい。
はい。 あ、えっと止まってる、そのなんですかね、きゅうと止まってる時っていうんですか？なんか、コンビニでちょっと止まっている時、5分とか、あとガソリンを入れてる、その3分、じゅっぷんとかっていう時にあの車のう後ろの方でですね、車の外、ま、外なんですけど、後ろの方で焚いていて、でまあ、車の中にも少しだけ煙が入るような形にして、で、はい。やっていたのは覚えてますね。はい。
はいはい。 あ、はいはい。 あ、はいはいはいはい。 あ、はい。 なるほど。 あ、なるほど、はいはい。 あ。 実際に結構刺された経験がありましたか？それともはいはい。
そうですね。なんかあの水着を着て車に乗ってるので、どうしても、かななんですかね？虫よけスプレーがお水海水で取れちゃうんですよね。
はい。 はいはい。 あ、なるほど、はいはいはい、効果がないっていうことですね。
う、ぼえ、なので、けっそう、蚊に刺されるのは結構ありましたね。はい。あと食べ物が結構あの、そのバーベキューの話もそうなんですけど、食べ物を運んだりとかしてるとどうしてもハエだったりとか、ね、ついてきちゃうので、なんかそういうの虫よけとか、蚊取り線香とかっていうのは結構万全で
なるほど。あ、はいはい。 はい。 はい。 なるほど。はいはい。
準備をしていた思い出がありますね。はい。はい。
あ、なるほど。なんか、一応、あの、コンビニっていうか、あの、そういうところで、食材を買ってみんなでバーベキューしてったって感じですか？あの、はい。
はいはい。 あ、そうですね、だい結構大体スーパーで買いだめしてから、で、下下準備っていうんですか？何か
あ、はいはい。 はいはい。
事前に作っておくものに関しては、前の日に作って、で、クーラーボックスに入れて、あの、も、入れたっていう感じですね。
あ、はいはい。 あ、いいですね。それは、あの大体ご家族とか何人ぐらいでやられるんですか？
はい。 はい、あ、そうですね、母親が3人兄弟で、いそそれぞれいとこ、それぞれ娘さん息子さんがいるので、はい、1、2、3、4、5、6、7人ぐらい、ななにん子供がいキキッズ達が7人いて、で大人が6人ぐらい、だいたい車2、3台で行動をしてました。
あ、はい。 あ、はいはい。 あ。 なるほど、はいはい。 はいはい。 あ、じゃあ、結構賑やかですね、じゃあ。
そうですね、結構賑やかでしたね。で、その虫よけのお話にちょっと戻るんですけど、そのいとこ同士でどっちの蚊取り線蚊取り線香というか虫よけスプレーが効くかとか、<laughs> どのあの日焼け止めが、あの一番いい匂いなのかみたいななんか不思議な対決をよくしてました。<laughs> はい、そうです。
あ、なるほど。 はい。 <chuckles> はいはい。 なるほど。 <laughs> いや、いいですね。はい。なんか都会だと味わえない体験というか、できないですよね、そういうの。
ぞうですね。 さい、ビルの中に入っちゃうとね、あの虫も日焼けもしないですし。
そうですね、なかなか、そうやって家族でバーベキューってことも大人数で、なかなかそういう機会もないですもんね。
はい。 そうです。 はい、しかもなんか、小学生ならではの、あの、何ですかね、ま、クワガタとかカタツムリとかもそうなんですけど、はい、あの海に連れて行きたがる
はいはい。 あ、はいはい。
<laughs> あの、ほん、時期だったので、みんな、なんか緑のあの、ケージみたいなのに、クワガタ <chuckles> クワガタとかテントウムシとか、<chuckles> あの、カブトムシを入れて、いとことね、あの並んで、あの車に乗っていた思い出がすごく、はい、<laughs> はっきりとまだ、今でも覚えてますね。はい。
あ、そうなんです、はいはい。 あ、はいはい。 あ、はいはい。 うん。 うわ、めちゃめちゃ楽しいですね、それ。 あ、なるほど。あ、じゃあ最近も皆さん、こ、集まってって感じですか？じゃあ。大人になって。
なるべく集まれるようにはしていますね。で、タイミングによってはあの、兄側のいとこしか来れなかったりとか、弟側のいとこしか来れなかったりとかっていうのはあるんですけど、ま、みんな意識的に集まれる時には集まった方が楽しいよねっていうのは、はい、みんな共通で認識してることかなと思います。
はいはい。 あ、はいはい。 はいはい。 あ、いいですね、その長く、あのそういう感じで行けて。あ。なるほど。なんか色々あの、面白いおはし聞けて良かったです。ありがとうございました。
はい。はい。<laughs> はい。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
す。